<laughs> ท่าลูก ท่า มหา ลัยต่าง ๆ ใช่ไหมครับ? โอ้โฮ อืม
ใช่ ๆ ๆ ๆ ๆ ขาเนี่ยยกไปแบบว่าชี้ฟ้าเลย ยังไม่ได้ยิงสักที ส
เออ ต้องพูดก่อน ต้องตะโกนเรียกท่าไม้ตายก่อนใช่ไหมครับ แล้วก็จะมี อะไร ต่าง ๆ <laughs> เป็นไงครับ?
แล้วเวลาวิ่ง ใช่ วิ่งเลี้ยงบอลจากหน้าประตูตัวเองเนี่ย วิ่งไป โอ้โฮ 10 กว่านาทีแล้ว ยังไม่ถึงฝ่ายตรงข้ามเลย
<laughs> มัว แต่คุย กัน
บางทีเราดู อ่านการ์ตูนแล้วแบบดูทีวี มันก็ขัดอารมณ์กันเยอะมากเหมือนกันนะครับเนี่ย เออ
เออ แล้วเป็นยังไงครับ การ์ตูน คือหนังสือการ์ ตูน ละเอียดกว่า หรือว่ายังไงมันถึงสนุกกว่าครับ?
มันดำเนินเนื้อเรื่องไวกว่า อืม มันไม่ค่อยยืดเยื้อแบบว่าหลอกด้วยภาพ อะไรอย่างเงี้ย เหมือน มันไม่เหมือนการ์ตูนทีวี นี่แหละครับผม แล้วพอได้แบบว่ากลับไปอ่านเนี่ยมันได้นึกถึงย้อนหลายอย่างเลยนะ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมนั่งอ่านเยอะ ๆ ก็คือ อ่า Dragon Ball <laughs>
อ๋อ ครับ อะฮะ อืม ครับ